Sanki, böyle, biraz Kuzey Avrupa ülkelerinde, biraz yiyelim bitsin gibi bir algı var ama, işte, Akdeniz dediğimiz için Akdeniz'de yok, mesela. Hani, Yunanistan zaten bize çok benziyor ama onun dışında, mesela, İtalya'da bu aperet aperitivo dedikleri bir atıştırmalık var. Bir sürü salamlar, şeyler gelir. Orada saatlerce şarap içebiliyorsun. O da aynı ay şarküteri, tam şarküteri, yani, hani, hatta kaşar, ııı, tabağı, enteresan salamlar. Ay, biraz şundan yiyelim ya. Onlar da saatlerce çok seviyorlar yemeyi ve paylaşmayı da seviyorlar, içmeyi de seviyorlar. Eee, onlar da yerler. İspanyollarda aynı şekilde var atıştırma kültürü, tapas dedikleri, eee, küçük atıştırma kültürü. Ana menü değil. Eee, çoğunlukla, işte, ondan söyle, bundan söyle. E, uzun süreler gene atıştırıp, yani, Akdeniz'de sokakta olmak, yemek paylaşmak, sabaha kadar konuşma bence kültürel olarak var. Eee, ben de geldiğim için Türkiye'den, eee, bana uyuyor açıkçası, yani. Ama başka yerlerde çok bulabildiğime emin değilim. Eee, es Kuzey Avrupa gibi, mesela.
Hı. Evet. Evet, şarküteri tabağı, aynen. <chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Hı. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Yani, iklimin de belki, eee, bir eksisi olarak insanlar daha çok herhâlde evlerinde, böyle bir buluşuyor. Eee, o zorlu şartlarda çok fazla aktif olabilecekleri bir sosyal hayat yok dışarıda belki de. Yani, evet tercihler, eee, mevsimler de etkiliyor, ne yazık ki işte, eee güneş. Evet, evet. <chuckles>
Aynen öyle, aynen öyle. Etkiliyor, etkiliyor, hava etkiliyor. <chuckles> İnsanın kanı kaynıyor, yani, hava sıcak iklimlerde. Seviyoruz sokakta olmayı, paylaşmayı. <giggles>
Tabii ki. <chuckles> Peki, sen böyle, eee, rakı sofrası hazırlıyor musun? Yani, birini mesela ilk kez yemeğe davet ediyorsun ya da bir arkadaş grubuna ama diyelim işten tanıştınız. Eee, sadece belki birkaç ay oldu ama istiyorsun ki, böyle, birbirinizi daha iyi tanıyın. Belki o samimiyeti kurup ve ilk adımı atıp şöyle hakikaten kallavi bir sofra hazırlıyorsun, bir sürü şey koyuyorsun falan. Eee, yani, sence bu ne anlama geliyor senin açından? Yani, şeyi mi istiyorsun orada? Eee, alan açmak mı ya da güvenmek mi? Ya da herkesi tanıyayım ve hayatım, eee, renklensin gibi mi düşünürsün?
Hı. Hı. I hı.